名前とか苗字に付け方って色々あると思うんですけど、ま、時々なんかご両親が自分の好きな、えっと、何かの登場人物の名前とかですね、ドラマで出てきた名前とかって、きっていうのを聞いたことありますが、ご自分のとか、あるいは、あの、周りの方でもなにかこの名前とか苗字で、え「こんな背景があるんだよ」っていうもしエピソードがあったら教えてください。
はい。 うん。 うん。 うん。 うん。 はい、あの、じゃ、僕の名前なんですけど
はい。
僕の名前、あの「はじめ」と言うんですね。
はい。
はい、で、あの「はじめ」っていうのは、ま、別に全然珍しくもなんともないんですが
確かによく聞きますよね。私にはい、周りにも、はい、聞いたことがあります。
うん。ね。 うん。 はい。ただ、あの、漢字がですね、あの、創立記念日の「創」なんですね。
はい。 はい。
うん。で、あの、うちの父が、ま、必死に考えてくれて、あのはい、練り出した、あの、ま、最高傑作の名前だという風に、あの、彼は自負してたんですね。
はい。 <laughs> お父様からしたら、一生懸命考えたんだから有り難くなにかその、でも、考えたとおっしゃったのは、えっと、人によっては、こう、なにか名前占いとかですね、その、えっと、苗字と下の名前の組み合わせで、こう縁起がいいとかですね、その生まれた年とかによってもとか色々あるんですけど、なにをもとに考えられたんでしょうね？
うん。 うん。 はい。 うん。 うん。 うん。 うん。 何なんでしょうね、あの、当時はもう、名前占いとかなかったと思うので
<laughs> あれ。<laughs> あ、はい。
うん。もうほんと、その、ネットのとかもない時代なので、もうこんと、彼のオリジナルだと思うんですよ。
ええ。 はあ、はいはい。
うん。 ね、そう思うと、あの、すごくね、あの、彼のその文学センスというか、あの、すごいんですよ。
はい。
うん。で、もう
そはい、何かおありですか？文学っていうのは、例えば、えっと、よく読まれていた小説とか本とかの中から拾ってこられたのか、何かヒントはあったような気がしないでもないんですが。どこから、その浮かんできたんでしょうね。
うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 彼はですね、あのいわゆる、あの学生運動時代の人間で、あの、もうほんとに、あの、共産主義に傾向してたので、あの、読むのは、ああいう、もうなんか、レーニン主義とか、マルクスのなんか、あの資本論とかそんなのばっかりだったんで、あの、す、どっからその僕の名前が出てきたのか、ちょっと不明なんですけど。
はい。 はい。 ええ。 え。 はい。
はい。ただ、彼が言うには、あの、「この、漢字ではじめって読むのは、世の中に僕しかいない」と言ってたんですね。うん。
はあ、その創作の創と、ひともじを書いて、はじめっていうのははいはい。
うん。うん。はい。 はい。 けど、ま、今ね、ネットで検索すると、ま、いっぱい出てくるんですけどね。ま、その当時はね、おそらくそう思っても、ま、あの、不思議じゃないなっていうぐらい珍しいんですね。
はい。 うーん。 なるほどね。だからこそ、最高傑作とお父様も自負されるような出来上がり。なるほでもそのの、名前の、えっと、つけた裏には、例えばよくあるのがあの、お父さんお母さんが「この子にはこういう子に育って欲しいから、こういう名前をつけたんだよ」とか、何か意味があったような気がしないでもないですが、それについては説明はありましたか？
うん。うん。 うん。 自負、うん。 うん。 うん。 うん。 えっとですね、うる覚えなんですけど
はい。
やはりその漢字が示すように、もう、0から何かを始めると。
ええ。 ああ、まさに自分からいではい。
うん。 うん、ゼロ うん、そう、0から1ですね。1から100じゃなくて、0から1と。
そこから自分で作り上げていく。
うん。 うん、そうです。
へえ。確かに大きな、お父様の思いが込もってますね。うーん。うーん。
うん。 ねえ。それって、しかしですね、僕のその、ああ、じゃあ、こ世の中に、この、ね、この漢字で「はじめ」は僕しかいないんだと
はい。
育っていくんですが
はい。
それがですえ、高校の時に、その 儚くも、そのね、あの、思いが崩れ去るんですね。
え！何があったんですか？
僕のですね、高校のですね、野球部の後輩に
はい。
おんなじ漢字でおんなじ「はじめ」が、登場してきたんですよ。
あら。<laughs> あ、ほんとに自分だけと思っていて、いや、こう自分はこの「創」って、ゆ書いて、「はじめ」っていう名前って誰もほかにはいないし、私はゼロからね、作り上げていく、そういう思いもあってやってるんだって思っていたら、あれ？<laughs>
うん。 うん。 うん。うん。うん。 うん。 あれ？って感じですよ、ほんとに。
ああ、なるほど。
ね。 うん。で、で、彼はなんかその、キリスト教のね、あの、聖書の創世期から、その「創」っていう字が取られたっていう風に言ってましたね。
ではい。 え、でも、あの漢字は同じなんですけど、その方も創と書いて、はじめ、だったんですよね。
うん。 そうです。はい。ね。全くこうね。え、こんな狭い世界で、おんなじ漢字で、はじめ、かいっていうね。はい。
ふーん。 <laughs> そう、でいいじゃないかっていあの、言い返したくなりますけど。その話って、あのお父様にされました？「え、実はもう、珍しいと言っててなんか、『今の時代自分しかいない』って言ってたけど、高校に行ったらいるんだよ」とかなんか、そんな話されたんでしょうか？
うん。 うん。 はい。うん。 うん。 うん。 はい。あのね。ちなみに、あの彼と僕はですね。あの、もう今でもね、あの
はい。
仲がいいので。あの、なんか、ね。名は体を表すとかなんとかで、あの、僕の家にも来てますし、だからもう、うちの父も彼に会ってますし
ええええ。 <laughs> はい。 あ、じゃあ、そのお友達も含めて、お父様もじゃ、はじめさんが2人いるわけですか？<laughs> はい。<laughs>
ね。 うん。うん。 うん。そういうことですそういうことです。うん。ね。 そんな感じでね。もうほんと、今でもね、メールやり合ったり、面白い話したりで、なんかほんとにね、こつ先輩後輩超えて、仲がいいんですよね。うん。
はい。ああ、でもその人と、名前の話ってされますか？なんか私は、お父さんにね、あ、もうこの時代、創って書いてはじめって読むのは1人って思ってつけてもらったら、なあんや、他にもいるじゃないって、なんかその頃のこととか、お名前について話はしますか？
うん。 うん。 まあ、それはあの、初対面とかの頃には話したと思うんですけど、今はもうそれを超えて、ほんとに近い、あの、関係になって
ええ。 はい。
ね、もうお互いの奥さんもし知っておりますし、みたいな感じで、ほんとに仲良くなかちゃって、あんまり名前のことはもう、話さないくなっちゃいましたね。
<laughs> うーん。でも、もともと、そのな仲良くなるきっかけというのは名前という、そういうわけでもなかったんでしょうか？
うん。 いや、最初はそうですね。「あれ、同じ漢字で『はじめ』。ええ？」ってそっから始まったのは間違いないですよね。うん。
ああ、はい。<laughs> ああ、じゃあ、お父様がつけてくれた名前がきっかけで、今もつ続いているその友情関係とか、家族ぐるみの付き合い？というのも続いてるんですね。
うん。はい。 うん。 そうです。 そうですね。うん。うん。 ね、うん。うん。そううん。
うーん、でもその、お父様からね、「すごくもう、最高傑作だ！」とか言われて、ま、つけてもらった名前で、それに対するこう自分のプレッシャーを、たまには名前で、すなんかすごい名前で、名前負けなんてちょっと感じるとかっていうのも世間では言われたりするんですけど、その名前と名前の持つ意味とかお父様の思いに対して、なんか自分では感じているところありましたか？
うん。うん。 うん。 うん。 うん。 うん。うん、はい。 あのね、もうほんと、よくぞ聞いてくれましたっていう感じでですね。あの、それがね、すごく最近ね、ひしひしとあの、感じることがありまして。
はい。 はい。
うん、あの、今ね、あの、僕はその、アメリカに、あの、住んでおりまして
はい。
うん、アメリカで仕事をしてるんすね。
あ、そうなんですね。はいはい。
うん。で、その、なんか、英語圏の人達って、ちょっと僕には理解できないんですけど。その「はじめ」って発音できないんですよ。
うん。
うん。
英語をは、母国語とする人には「はじめ」っていう名前が言えない、発音できない。
うん。すそう、あの、HAJIME って書いて「え、これ何て発音すんの？」なんて言われて「はじめだよ。そのまま、そのまんまだよ」って言うんですけど「え、ああ」ってなって、で、最後は「はじでいい？」みたいになっちゃって。で
へえ。 <laughs> はい。 はい。 <laughs> でも、「はじ」っていうと、日本語で言うとね。<laughs>
もう、なんか「恥」みたいな感じで、嫌じゃないすか、で、けど、僕はその時、もう、若かったんで、そこで妥協してしまったんすね。
そう、そう、うーん。 あ、ま、はじでいいやっていうことにはい。
はじでいいや、はい。で、あの、時は経ちですね、僕と奥さんがハワイで仕事をすることがありまして。
ええ。
で、ハワイは日系人がいっぱいいるので
うんうん。うーん。
ここはもう、はじめでいこうと。でうん。
<laughs> やっぱり、はじでは少し <laughs> はい。
はじではだめだと。と。で、まあ、うちの父はもう他界してるんですが、あの、せっかく父がね、そんなに、ね、あの誇りを持って付けてくれた名前、はじじゃダメだ、はじめでいこう。
ええ。 うーん、やっぱりフルネームでね。はい。
で。 はい。 で、その時ね、僕の仕事運がめちゃくちゃ良かったんですよ。
うん、それはこう、はじで仕事をしてる時に、仕事運も抜群で、もうじゅんちょうばんぱん。
うん。 いや はじの時はそこまでじゃなかったんですよ。なんか、色々くすぶった出来事とかめ、色々あったんですけど。
あ。 はい。
はじめにしたら すごい良かったんですよ。うん。
はあ、じゃあはじって呼ばれて、まあ、ね、アメリカ人の方が発音が苦手なんで、「まあ、いいや」って、言ってちょっと短くした呼び方で受け入れた時は、仕事もなんかちょっと、まあね、あの思ったほどはうまくいかなくて、それをはじめに変えたら
うん。 うん。 うん。 うん。 うん。うん。おまほどは。うん。 うん。 うん。
目の前が開けたように順調に。
うん。
へえ、その名前の持つ威力
ね。 うん。 うん。です。
でしょうか？
あの、それでうちの奥さんの関係で、ちょっと今、アメリカ本土の中西部に戻ってきたんですね。
はい。 ええええ。
で、また、はじに戻っちゃったんですよ。
あらあらあら。<laughs> え、それでどうなったんですか？
うん。で、そしたい だか、やっぱ仕事運がなんか、あれ、ってなって
ええええ。
で、あの、最近ね。新しい仕事にこう、もう、移ろうかなってもう。で、そして面接を受けた時に
ええ。
「僕の名前ははじめです」と。で「はじって言われてますけど、はじめでお願いします」って、その、ね、英語圏の方々が「あ、じゃあ、うん、頑張って発音してみます」なんて向こうも言ってたら
うん。 <laughs> はい。
もう、どんどん話がうまくいっちゃって
ああ、そうなんだ。へえ。
うん。 ね、これ、絶対名前だと思うんですよ。
<laughs> でも確かに、これまでの経緯を振り返るとはじめっていう名前を言ってる時は、すべてがこう、うまくいって、で、はじになると、また、くそれってもしかして、あの、お父様が、どこかから「私がせっかくつけた名前なんだから、ちゃんと全部使いなさい」って、なんかおっしゃってるような気がしますね。
うん。うん。 うん。 うん。うん。 うまくいってて、うん。 うん。うん。 そう。 そう。 そう。 全くそれです。
<laughs>
ね、ね、おとうちの父、そしてその父の背後に、その先祖の方々ね、あの
はい。
「なんか、違う名前名乗ってんじゃねえよ」と。
<laughs>「何をふざけてんだ」って。<laughs>
そうそうそう、でも「ほんと、すいません」って感じなんす、今思うと。いや「そうです、僕の名前は『はじめ』です。もう、ん、全然なにも、ほそのほかでもなんでもないです」と。もう「もう『はじめ』で、いきます！」と、もうほんと誓ったって感じですね、もう。
<laughs> うん、うん。 ま、それ以降は「絶対、『はじ』なんて呼ばせないぞ」って。じゃうーん。ま、お父様がこれだけの、最高傑作と言われるような、思いを込めて作ってくれた名前、そんな簡単に「はじ」って呼ばせるわけには、もうこれからいかないって感じですね。
よ呼ばせないです、もう、ほんとに。ない うん。 うん。 うん。そうなんすよ。もうね、最近もね、なんかそのスペイン語圏の人たちが、その、僕の名前「『ハイメ』でいい？」って、「ハイメ」ってすごいあの、コモンコモンっていうか、あの、あ、いるんですよ。で、そう、僕は「絶対、嫌！」って言って、もう、「『はじめ』です！」っていう、もう。
はい。 あ！はい、はい。 そうですね、うん。 <laughs> そんなふざけたことは許せない。<laughs>
うん。 そう、「あなたたちの『ハイメ』と、僕の『はじめ』は違うんですよ」っていうね、あの、はい、あの、別につ傷つける意味じゃないですけどって、うん、うん。
うん。 あのね、例えば、あの、日本人の方が海外に行った時はね、えっと、アメリカ人の人が呼びにくい名前だったら、ニックネームをどんどんつけて呼びやすいようにした方がいいよっていう声も聞いたりもしますが、でもやっぱり経験から、これほど思いが込められた名前を、今後はそんな簡単にニックネームとか「はじ」とかっていうわけにはいかないですね。
ね、うん。 うん。 うん。うん。 うん。 うーん。 うん。 ふん。 うん。 いきません。これはもう、うん、もういっしこれからはもう「はじめ」です。誰も「はじ」ってよ呼ばせません。
出来ません。<laughs> わこう、で、あ、じゃ、もうこれからは「はじめ」で通していただいて、さらに、ま、運が良くなるように、え、なればいいかなと思います。今日は楽しいお話ありがとうございました。
うん。 はい。 うん。 こちらこそ、ありがとうございました。